Eee, romantik ilişkiniz, eee, daha önce oldu mu? Deneyimlediniz mi bir romantik ilişki?
Imm, oldu evet, yani, eee birçok tane birçok tane <chuckles> romantik ilişkim oldu evet. Senin oldu mu?
<chuckles> Hı hı. Evet, benim de aslında birçok, eee, romantik ilişkim oldu. Hepsinden de bir ders çıkarmışımdır yalnız, yani, bu arada. Eee
Hı hı. E, değil mi? Kesinlikle. Yani, aslında şey düşünüyorum sen, ders çıkardım falan dedin ya az önce. Eee, ben de bir düşündüm şöyle, romantik deneyimlerim evet ilk başlarda çok romantikti ama sonradan gerçekten kabusa da dönüşebildi ya da çok farklı bir boyut dalabildi ama teşekkür ediyorum tüm o deneyimlerime. Çünkü neden? Eee, yani ileride benim arkadaşlık ilişkilerimi o kadar çok, eee, şekillendirmeme yardım etti ki bu durumlar ve değil mi, sende de oldu mu aynı şey?
Hı hı. Hı. Değil mi? Evet. Hı hı. Kesinlikle.